Preguiça de fazer. Preguiça de fazer mesmo, não vou mentir.
Por que o feijão não? Hã? <laughs> Porque você onde você mora eh, a gente sabe, né, que o feijão ele precisa da panela de pressão, precisa de um tempo, né. E aí, você não tem esse tempo ou não tem a panela <laughs> o o ou não tem os 2 ou tem hã?
Uhum. Sim. <laughs> Não, eu tenho a panela, graças a Deus. Eu eu tenho a panela, mas a maioria das pessoas aqui não tem.
Você não tem o tempo, né? <chuckles>
É, e às vezes eu tenho preguiça, porque o feijão ele é mais gostoso fresco.
É, verdade. Aham.
Né? Eu como ele depois descongelado, mas fresco ele é mais gostoso. Aí dá uma preguiça, porque aí você o feijão você tem que pensar nele, eh, num dia antes, porque você vai pôr ele de molho, não sei o quê, ele fica tirando a água, aí no outro dia você te precisa lembrar dele, né. E aí você tem que ter pôr um até que é rápido de quando você põe ele de molho, ele cozinha rápido. Mas aí tem essa logística, né, de pensar nele 1 dia antes.
Aham. E com hã. Antes. Aham. Ah. Sim. <chuckles> É. Aham. É, de pensar nele. E você coloca alguma coisa no feijão quando ele tá de molho?
Não. Ah, o meu pai
Pra ele Hum.
Hum.
É, não, é porque
Pra ele, você diz clarear? Ou para tirar os os gases?
Não. Não, porque todo toda, eh, leguminosa que é é tipo grão de bico, lentilha, feijão e as outras que são assim, se você colocar uma gota de limão ou vinagre, ela ela o ferro dela fica mais forte, as propriedades nutritivas delas ficam melhor, porque ela libera uma substância que eu não vou te saber falar, mas ela libera uma substância, que v o fica mais nutritiva. É.
Hum. <giggles> Deve ser de um nome difícil.

Hum, é muito bom, né?
Uhum. E, aí, por exemplo s
É, fu então, quer dizer que ela usa o fogão à lenha, eh, em ocasiões especiais, né. <laughs>
Na verdade, assim, ela vai usar com muita frequência. É que, hoje em dia, ela já não cozinha mais todos os dias, para ela própria, porque ela já está mais velhinha, né. E ela tá vira e mexe ela tem um probleminha na perna, então, ficar em pé para ela muito tempo é ruim. Mas, se ela for cozinhar, é no fogão de lenha.
Aham. Aham. Aham. E vem cá, e e o arroz? O arroz tem diferença? Você acha que existe diferença em eh, entre estados e tal, de se fazer o arroz?
Hum, de se fazer o arroz? Hum, não sei. Eu acho bem parecido. Eu acho que o que di para mim o que diferencia mais é o feijão. O arroz vai ter aquela pessoa que gosta dele mais, eh, al dente, que gosta dele às vezes, tem gente que coloca um pouquinho de açafrão e faz aquele arroz amarelinho, que nã que não é o de todo dia, né, mas tem quem gosta. Uhum. Tem quem goste com cebola, que tem quem goste sem, eu prefiro sem, que eu acostumei a comer sem. Porque dizem que com cebola ele estraga mais rápido.
O feijão. Aham. Aham. Cebola. Aham. Uhum. Aham. É verdade. É.
Então, a minha mãe nunca fe nunca usou cebola no arroz e no feijão e eu acostumei a comer sem cebola. Mas se estiver eu como, não vou re não vou negar, <chuckles> mas mas prefiro sem.
Aham. <chuckles> E a feijoada?
Eu pref eu prefiro s Hã.
Porque aí em Portugal, tem a tal de de uma de uma feijoada, também, não tem? Mas parece que é com feijão branco?
Uhum. Tem.